Mung nah, terus mungkin tuh, eee, mungkin minggu depan tuh kayaknya aku mau nonton film baru dah, karena apa ya, karena udah lama enggak nonton di bioskop. Kayaknya, minggu depan aku mau nonton. Kalau Kakak, tahu tuh ada film Jumbo.
Iya. Mmm. Hmm. Ada film baru ya? Oh film kartun. Jumbo. Oh, lucu banget, Jumbo. Eh, ada itu yang bagus yang, <tsk> eee, film Ne Zha tahu enggak yang ada gambar anak kecil gitu, itu film animasi juga sih.
Iya. iya kartun. Hmm. Apa tuh? Mmm. Oh, film animasi ya?
<clicks tongue> Iya, terus itu katanya jadi peringkat pertama gitu ngalahin eee, film kartun Inside Out, kalau Kakak, tahu Inside Out.
Oh, ya ya ya. Mmm, Itu itu film anime bergere genre apa ya, kalau boleh tahu?
Iya. Itu anime genre action. Film-nya lumayan lama sih sekitar 2.5 jam, kalau enggak salah ya.
Oh. Iya ya ya ya. Waduh, itu habis habis berapa popcorn ya? <chuckles> Iya ya ya.
Iya, tapi Iya, <chuckles> tapi action-nya bagus banget sih. Animasinya, eh design-nya real banget. Mhm.
Oh, berarti visualnya kayak bagus banget gitu ya Kak?
Iya, visualnya bagus. Boleh itu, eee, kalau Kakak, suka yang action ya, nah itu boleh. Jadi, enggak gitu ngebosanin sih.
Oh, bolehlah. Iya. A Untuk judulnya tadi apa Kak? Kurang lupa saya.
Eee eee, Ne Zha, N-E Z-H-A, Ne Zha.
Ane Oke oke oke. Aku coba dah nanti masukin list.
Heeh, itu boleh. Eee, iya, boleh itu. Soalnya, kalau nonton di bioskop lebih eee, balik lagi speaker-nya kan <chuckles> lebih berasa action-nya, mhm.
Berarti Kakak hmm hmm. Iya, setuju banget. Hmm. Berarti Kakak, udah pernah nonton itu ya?